อ่า พ่อเรากับครูใหญ่สนิทกัน
แล้วก็ อ่า คุณครูที่สอน ใช่ ๆ แล้วก็คุณครูที่สอนเขาก็รู้จักพ่อเรา พฤติกรรมใด ๆ ที่เราเป็นน่ะ เขาก็ไปบอกพ่อเราหมดเลย อืม
อือฮึ อือ อา แสดงว่าแบบนี้เป็นการเหมือน โอ้โฮ ถ้าเกิดเราทำอะไรไป เรา พ่อเรา ผู้ปกครองเราก็สามารถรับรู้ได้โดยตรงเลย โอ้โฮ
ใช่ ใช่ ๆ แต่คุณพ่อ ดีอย่างหนึ่ง คือคุณพ่อจะไม่ จะไม่เรียกเราไปคุยเนาะ จะ จะไม่ จะไม่ทักท้วงว่า น้องทำอะไร? เกิดอะไรขึ้น? อะไรอย่างเงี้ย ค่ะ เพราะว่าท่าน ท่านจะ ท่าน ท่านก็จะปล่อยให้โรงเรียนจัดการ ท่านจะปล่อย โรงเรียนจัดการได้เลยเต็มที่ แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวแล้วจริง ๆ ก็ ก็บอก เดี๋ยวท่านจัดการเองให้ ซึ่งท่านก็ มีความเชื่ออยู่นิดหนึ่ง ว่า ลูกของท่านคงไม่ได้เกเร แบบ แบบที่มัน เสียหาย อะไรขนาดนั้น อย่างเงี้ยค่ะ แค่นั้นเลย อ่า จำได้ว่าวันนั้น เอ่อ มันจะเป็นวันที่จะต้อง อีก อีกประมาณสัปดาห์หนึ่งอะมันจะถึง มันจะถึงที่เราจะต้องเข้าไปประเมินเรื่องของที่เราจะเอา ไอ้ ไอ้การอดออมเนี้ยค่ะ ใช่ ๆ แล้วคุณครูใหญ่อะค่ะ ท่านเอาข้อมูลการฝากเงินของระดับชั้น ม. 3 ของเราทั้งหมดเนี่ยไปเช็ก ไปเช็กว่ามี ใช้เผื่อฝากเท่าไร? มี เอ่อ มีเงินออมอยู่บ้างไหม เรา เรามีเงินเปิดบัญชีนะ แต่เราไม่เคยออมเลย
อืม อือ ดีเลยค่ะ อืม อือ อืม อา เออ ๆ ๆ อา ที่แบบเขามีการตั้งไว้ อืม อ๋อ ของเราคือ เราเหลือเขาตอนนั้น อ๋อ หมายถึงเงินเปิดบัญชีตอนแรกเนี่ยเรามีอยู่ แต่ว่าเงินออม หลังจากนั้นถัดมาแต่ละรอบเนี่ย เราไม่มีเลย
ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ ๆ เพราะ เหมือนมันเป็นการบังคับให้เราทำอะ ซึ่งขนาดที่เราต้องเปิดบัญชีก็บังคับให้เราต้องเปิดบัญชีนะ ต้อง บังคับ เราว่าต้องเปิด ต้องเปิดบัญชีเท่านั้นเท่านี้บาท อย่างเงี้ยค่ะ เออ เราก็รู้สึกว่า ทำไมต้องบังคับด้วยล่ะ? การอดออมมันต้องเป็นแบบความสมัครใจของเราไหม? เออ เราก็เลยไม่ทำ ไม่ทำเลยค่ะ จนวันนั้นครูใหญ่ท่านเล่านิทานเรื่องหนึ่งให้ฟังหน้าเสาธง หน้าเสาธงเลย ท่านเล่านิทานขึ้นมา นิทานเรื่องหนึ่ง อ่า เรื่องหัดเข้าก็ทำได้ ท่านเล่ามา ค่ะ จน จนเรายังจำจนถึงทุกวันนี้เนาะ
โอ้ อา อืม อือ อ่า ตอนนั้นยังแบบไม่เข้าใจ อา อือ อืม อา โอ้โฮ มันก็ ตรงกับ ตรงกับสิ่งที่เราเจออยู่ตอนนี้เลย เพราะว่า เราเหมือนโดน บังคับ เราก็เลยไม่อยากทำเนาะ แต่จริง ๆ แล้วการออมเงินมันก็เป็นเหมือนสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเรานี่แหละ
ใช่ ๆ ค่ะ ใช่

อันนี้มันจะเป็นวิชาลูกเสืออะค่ะ ลูกเสือเนตร นารีตอนนั้น ซึ่งเขาจะมี เรา เราจะต้องเข้าค่ายเนาะ เพื่อให้ได้ ให้ได้ เมื่อก่อนมันจะต้องให้ได้ตรามาประดับ ที่ครื่องแบบ ใช่ไหมคะ แล้วมันจะมีอันหนึ่งที่ เป็น เกี่ยวกับเรื่องของการอดออม การออม
อืม อือ อา ใช่ ๆ ๆ ใช่ค่ะ อ๋อ
อา เขาจะมีสนับ สนุน ให้เด็ก ๆ ไปเปิดบัญชีกับโรงเรียนเพื่อฝากเงิน แล้วก็จะเอาอันเนี้ยมาเป็น มาเป็น มาเป็นสิ่งที่ให้เราผ่านกิจกรรมอันนี้ไปอะค่ะ ด้วย
อืม อ๋อ หมายถึงว่า เราต้องมีการออมเงินให้ได้ตามจำนวนที่เขาแบบ กำหนดไว้แล้วเราก็จะได้ตรานั้นมา โอ้โฮ! แล้วเป็นไงบ้าง เป็นไงต่อล่ะคะ หลัง จากนั้น?
อา ใช่ ๆ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ๆ อย่างงี้ ระ แรก ๆ เราก็ทำเนาะ แรก ๆ เราก็ทำ หลัง ๆ เราเริ่ม เราเริ่มไม่ทำแล้ว ว่าไม่มีใครมาจี้เรา เราก็ไม่ทำแล้ว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วมัน มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ก็คือวันนั้นจำได้ว่าครูใหญ่ ครูใหญ่ท่าน เนื่องจากว่าคุณครูใหญ่กับคุณพ่อท่านสนิทกันด้วยค่ะ
อืม อืม ค่ะ

อืม พูดต่อเลยกับประเด็นที่เรายังมีประเด็นอยู่
ว่า ค่ะ ใช่ แล้วท่านก็บอกว่า "เนี่ย ท่านเอาทั้งหมดมาตรวจสอบดูแล้ว ทั้งระดับชั้นน่ะมีแค่คนเดียวเลย" ท่านว่าอย่างนี้ "มีแค่คนเดียวเลยนะ ที่มีแค่เงินเปิดบัญชี แล้วก็คุณไม่เคยฝากเงินอีกเลย"
โอ้โฮ อืม
ท่านว่าอย่างงี้ เราแบบ แล้วเราก็รู้แล้วว่า มันเป็นตัวเราไง มันเป็นตัวเราอะ เพราะเรา แค่ฝากอย่างเดียว เราแค่เปิดบัญชี อย่างเดียว ค่ะ
อุ๊ย อะไรคะ? ตอนนั้น คือ ตอน นั้น คือเขาพูดหน้าเสาธงเลยเหรอคะ?
หน้าเสาธงเลยค่ะ วันนั้นหน้าเสาธงเลย ดังมาก ท่ามกลางฝูงชน อา ท่าน ท่านไม่ได้เอ่ยชื่อเนาะ เพียงแต่ว่าเราก็รู้ตัวของเราอยู่ ท่านก็บอกว่า "ยังมีเวลาอีกสัปดาห์หนึ่ง" เขาว่า เงี้ย ถ้ามีแบบ สัปดาห์หนึ่ง เพื่อพิจารณา เรื่องของ เรื่องของการออมนะคะ ก็ให้ดำเนิน การ ชัยยะภายในสัปดาห์ ให้มันมีการขยับบ้าง แล้วท่านก็เล่าว่า "การ ออมเงิน ไม่ได้ ไม่ได้ออมเพื่อคนอื่น แต่ออมเพื่อตัวเอง พอออมเก็บไว้แล้วเนี่ย เอ่อ นักเรียนก็สามารถที่จะถอนเงิน ออม นั้นน่ะ เอาไปใช้ได้ ไปใช้ใน กด เองจาก ที่ไร่ ที่บ้าน หรืออะไรก็ได้ โรงเรียนไม่ได้เอาเงินออมของเด็ก ๆ เก็บไว้" ท่านก็พูดอย่างเงี้ยค่ะ เออ นั่นแหละก็เลยแบบ
โอ้โฮ! ท่ามกลางทุกคน <laughs> อือ ๆ ๆ อืม อืม อา ค่ะ อา ตัวเราเอง เออ ใช่เลย อืม อา อืม อืม โอ้ เหมือน เหมือนเขาเป็นการพูดเพื่อให้เราได้แบบว่า เห็นความสำคัญมากยิ่งขึ้นว่า สิ่งที่ทำไปมันไม่ได้เกิดขึ้นกับส่วนรวม แต่มันก็เกิดขึ้นกับตัวเราเองมากขึ้น แล้วก็รวมถึงการยกตัวอย่างเรื่องเล่าต่าง ๆ เข้ามาเพื่อให้มันเป็นเหมือนบทเรียนให้เราได้เรียนรู้ไว้ด้วย โอ้ อืม
ค่ะ ใช่ ใช่ ค่ะ อา นั่นน่ะค่ะ มันก็เลยแบบ เออ มันก็เปลี่ยน มุม มองเราไปเลยเนาะ เพราะไอ้ตั้งแต่หัดเข้า ก็ทำได้ ก็ไอ้คณิตศาสตร์ที่เราบอกเราทำไม่ได้ ๆ พอเราไป ได้ ได้เรียนพิเศษเพิ่มเติม เออ เราก็ทำได้นี่นะ มันก็ไม่ได้ อะไรค่ะ ส่วนเรื่องออมเงินเนี่ย ก็แค่เรา ก็แค่เราต่อต้านเองอ่ะ เรา เรา เรา เรา อะ เขาเรียกอะไรนะ ต่อต้านกับตัวเองอะค่ะ เออ แค่นั้นเอง ถ้าเกิดว่า เรายอมรับมัน แล้วมันก็ได้กลับมาที่เรา เราไม่ได้ให้คนอื่นเลย อย่างเงี้ย มันก็เลยทำให้เราเปลี่ยนมุมมองนะ แล้วก็จะ คำพูดนั้นน่ะค่ะ มันก็เป็นคำที่ เรา จำมาจนถึงทุกวันนี้ แล้วก็เอามาใช้จนถึงทุกวันนี้ อะไรก็ตามที่เราบอกว่า มัน มันยาก มันทำไม่ได้ เราก็ต้องบอกตัวเองว่า หัดก่อนสิ ลองเรียนก่อน ถ้าเรียนแล้ว ทำแล้ว มันยังไม่ได้ ก็หาผู้รู้มาถามอีกทีหนึ่ง มันจะต้องมีทางที่ทำให้เราทำมันได้เช่นกัน อย่างเงี้ยค่ะ
อืม โอ้ อะฮะ เออ อา อา อื้อฮือ อืม เออ ใช่ เลย อืม อุ๊ย! เหมือน เหมือนมันแบบไม่ได้ส่งผลกับเรา แค่เรื่องการออมอย่างเดียว เนาะ มันก็ทำให้เราแบบว่าได้คิดในเรื่องอื่น ๆ ไปด้วยว่า แบบเราควรที่จะฝึกหัด ถึงแม้บางเรื่องที่มันแอบ ดูยาก โอ้ แบบนี้ถือว่า ได้ข้อคิดมาปรับใช้ในชีวิตแบบเยอะมาก ๆ เลย วันนี้ก็ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ ที่มาแชร์เรื่องต่าง ๆ ให้ฟังอะค่ะ
อ๋อ ด้วยความยินดีมาก ๆ เลยนะคะ วันนี้ขอบคุณเช่นกันค่ะ สวัสดีค่ะ
ค่ะ